لأ، ما هو ده ما أنا باقول لك ده مش بيحصل طبيعي، أنا الطبيعي باخلص 17:00 باروح باقفل موبايلي وإيميلي و وده الروتين أصلًا يعني ده أصلًا الروتين، بس هاي
ي يعني شايفة إن ممكن ساعتين مع العيلة، قصاد مثلًا إن أنتِ شغالة اليوم كله يعوضوهم عن فترة الغياب دية؟
أيوه بالضبط، يوم بقى لو حصل مثلًا إن إحنا عندنا حاجة وكل الإدارة أو كل المديرين قاعدين عشان في meeting مهم جدًا، لأ هاستأذن من البيت إن أنا النهارده هاتأخر ساعتين شوية، آآ، علشان عندي حاجة مهمّة جدًا مش هاقدر أسيبها، و وأكمل الmeeting عادي خالص، وأبقى راضية تمامًا. أصل أنت بُص، طالما أنت عامل اللي عليك قبل كده، وطالما إن أنت مقدم قبل كده، فأنت هتتقدر.
إمم. الطرف التاني هي هيقدم، إمم، مضبوط، مضبوط، سواء من الشغل أو من البيت.
بالضبط فأنت هتتقدر لما تيجي يكون عندك حاجة بالضبط كده، زي ما أنت برضو بالضبط ز برافو عليك، يعني زي ما أنا برضو لما أكون في الشغل وعندي حاجة مهمة و والمفروض أقعد لها بس أنا بيتي في أولوية حاليًا لما آجي أقول أنا مش هاقدر أقعد هم كمان بيقدروني، لإن أنا عملت قبل كده إمم، يعني طالما إن أنت عملت قبل كده وبتعمل اللي عليك هتتقدر من الناحيتين.
إمم. إمم. وهيقدروا. مضبوط. أيوه، زي مثال كده إيه قدم السبت عشان تلاقي الحد، <laughs> أنتِ ماشية بالمنطلق ده. <laughs> طيب، لو لو الشركة بتاعتك أو أو ال ال المدير المباشر مش بيساعدك على التوازن دَوّة، هل بقى بتتفاوضي معاه، والّا بتحتاجي إن أنتِ تشرحي احتياجِك، والّا إيه؟
أيوه <laughs> بالضبط كده.